يعني أنت بتعمل توليفة كبيرة كده على بعض عشان تعرف تركِّز وأنت بتذاكر، بدايةً من الحاجة اللي بتحفزك، آآ، من جو المكان اللي أنت بتذاكر فيه. طيب، يعني ممكن تحكي لي عن البيئة اللي أنت بتذاكر فيها؟ يعني بتحب إن هي تكون منظمة؟ يعني أقلامك مرصوصة رصة كويسة، النور مضبوط؟ والّا بتحب مثلًا إن هي تكون عشوائية شبه مثلًا الم المهندسين؟ المهندسين معروف إن هم ناس، آمم، بيركزوا على التفاصيل بالضبط، واخد بالك، مش مهم المشتتات أو مش مهم التنظيم اللي حواليهم، كتب، ورق متقطع، لأ، هم يهمهم الحاجة اللي بيعملوها بالضبط، فأنت بتعمل إيه، أو أنت أنهي وجه من الأوجه دي؟
بالضبط إمم. صح. آه، آه. إمم. إمم. <chuckles> إمم. أيوه، فعلًا. أنا أنا باحب ال أول حاجة، الأوضة أو المكان اللي أنا فيه يكون مهندم كده أو شكله كويس، آآ، باحب كل حاجة تبقى في مكانها، وتحديدًا بقى على المكتب اللي أنا باذاكر عليه مثلًا، آآ، الكتب مرصوصة في مكانها، ال مثلًا مكان ال ال ال الأباجورة كده في ال مثلًا في الزاوية بتاعة المكتب. القلم الأقلام والحاجات دي محطوطة كده في ال في العلبة بتاعتها، يعني آآ، دي برضه عارف اللي هو، لو أن لو في حاجة مش في مكانها، باحس إن أنا <tsk> في حاجة مشتتاني، لأ، لازم أرتبها الأول مكانها، أحطها مكانها. كذلك كذلك المكتب مثلًا، ال لأ، لازم يبقى في سجادة في الحتة ديّة إحنا مو الحاجات ديّة برضه مهمة بالنسبة لي. آآ، م مش مش حاجة أساسية، ولكن باحسها بتشتتني، اللي هو <tsk> هي البتاع دي مش مع مض مش مضبوطة ليه؟
جميل جدًا. اهم. اهم. حلو أوي، إمم. اهم. اهم. اهم. فاهمك، فاهمك. امم. اهم، فهمتك امم. آه، يعني أنت آه، بتحب كل حاجة تكون مضبوطة بالسنتي إمم. طيب، بالنسبة للمشروبات بقى اللي أنت بتشربها وأنت بتذاكر، هل يعني بتحب إنك تشرب حاجة معينة والّا مش بتفرق معاك؟
بالضبط، آه، بالضبط. إمم. المشروبات، أنا أحب القهوة، يمكن أكتر حاجة، الحاجة بقى ال كده ال القهوة، بس آآ سواء بقى قهوة تركي أو ممكن اللي أحسن منها، اللي هي القهوة ال الباردة، اللي هي الice coffee آآ، ما أحبش اللي هو اللي هي عليها لبن، الكابتشينو ب بأنواعها آه، بالضبط، باحس ال الكابتشينو ما بيجيبش معايا <chuckles> نتيجة، م ما بيخلنيش أركّز، آآ، القهوة بتساعدني على التركيز، لو حطيت عليها لبن، باحس إن قوة القهوة بتقل، أو اللبن بي بيضيّع قوتها.
جميل جدًا. اهم، جميل. آه، بتحبها سادة يعني، امم. اهم. آه. <laughs> إمم. اهم. مع إنها نفس التركيز يعني إزاي؟

بالضبط، أنا أنا جربتها وهي ف طريقة فعالة فعلًا. بس مش بالضبط، أو أنا ما كنتش مرتبط أوي بالتوقيت، يعني مش بالضبط 25 دقيقة و5، أحيانًا أحيانًا مثلًا كنت باحاول أمدّها شوية، بحيث إن هو آآ أنت لمّا بتدخل في التركيز، أو لمّا بتدخل أو تركيزك بيبقى في الحاجة أو في المادة، لو فصلت، ما بتبقاش سهلة أوي إنك ترجع تاني بسهولة، يعني فكرة إن أنا أركّز وأرجع أخرج، أو أتشتت و وأرجع أدخل تاني في التركيز دي حاجة م مش سهلة، ما بتبقاش بالسهولة دي بالنسبة لي.
اهم. جميل. اهم. جميل. اهم. ما هو أنت مش هتفصل، أنت أنت يا دوب بس 5 دقايق هتروح مثلًا تشرب كوباية مَيَّة، تعمل لك كوباية شاي، وترجع تاني، أنت كده مش هتفصل.
أ ب فصلان. أنا أنا بالنسبة لي كده خلاص، أنا يعني خرجت ش اتشتِّت. هاقول لك ليه، لأن أنا مثلًا ال5 دقايق دُولة مسِكت فيهم تليفون مثلًا، آآ عملت سكرول أو اللي هو باشوف ال الFacebook، باتصفح مثلًا. خلاص شُفت كذا خبر قُدامي، شتِّت تفكيري.
امم، آه، بالنسبة لك أنت كده فصلان. امم. تمام. اهم.
آآ فهياخ هاخد هياخد منّي وقت تاني، إن أنا أقدر أدخل في المود مرّة تانية، أو التركيز الكامل اللي أنا كنت فيه، فبالتالي أنا باحاول أزوّد ال25 دقيقة دي، مثلًا باخلّيها ل ممكن نص ساعة ب مثلًا 40 دقيقة. maximum يعني، حد أقصى.
فعلًا. آه. آه، عشان تعرف تغطي بقى على الوقت اللي م اللي هيضيع.
بالضبط، يعني ممكن 40 و10، 40 و و20 بقى. <laughs> أ أ يعني على حسب الوضع، آه.
امم. جميل. أيوه، أي <laughs> جميل جدًا، آه. خصوصًا إن في ناس طبعًا يعني هي لمّا بتطلع، امم، من ال الbreak دَوَّة أو بعد ال25 دقيقة أو ال30 دقيقة مذاكرة، بيروحوا مثلًا يسكرولوا التليفون. آآ يقول لك إيه أنا هاخد break 5 دقايق، يلاقي نفسه خد break نص ساعة، ربع ساعة، واخد بالك؟ اللي هو زوّد، وهو مش واخد باله أصلًا.
امم. امم. صح.